हाँ, देखिए ऐसा है कि जैसे रेस्टोरेंट बोलते हैं ना कि नहीं बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए बहुत ज़्यादा रोज़-रोज़ बस वही खाना खाओगे, बीमार पड़ जाओगे सही आपने कहा, क्योंकि क्या होता है कि रेस्टोरेंट में रोज़ जो है और हर सब्जी के लिए अलग-अलग ग्रैवी नहीं बनाई जाती है और रेस्टोरेंट में ज़्यादातर ऐसा होता है कि वही ग्रैवी बना के उसको मतलब फ्रीज़ कर दिया जाता है और फिर जब आप जाओगे, आप जब जो भी ऑर्डर करोगे उसी में से थोड़ा-सा निकाल के उसी को तड़का-वडका मार के आपको दे दिया जाता है। तो कहीं न कहीं वो बहुत पुरानी होती है, मतलब कभी-कभी हफ़्ते-हफ़्ते भर पुरानी होती है क्योंकि मेरे एक चाचू हैं मुँह बोले हैं लेकिन वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं। तो उनके प एक बार मैं गई थी रेस्टोरेंट तो मैं उन्होंने मतलब वो मुझे किचन में लेकर गए तो उन्होंने दिखाया कि मतलब किस तरह से बड़े-बड़े काउन्टर टाइप के फ्रीज़र होते हैं, उसमें कितनी पुरानी-पुरानी ग्रैवी ये सब कुछ रखा रहता है। तो कहीं न कहीं इसी वज़ह से कहा जाता है कि रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं कहा जाता है कि स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट खाना रोज़ नहीं खाना चाहिए नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, तो आप घर में बनाओ रोज़ कोई दिक्कत नहीं है। होता है ना जैसे दादी-ओदी कहती हैं कि घर में बना लो ना जो भी बनाना है, घर में बना लो घर इसीलिए कहती हैं कि जो है बाहर का रखा हुआ है, तेल कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं उसमें कुछ गिर ना गया हो, क्योंकि भाई उन्हें क्या भ किसी को क्या पता कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, इसीलिए कहते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए बाकी ऐसी कोई वो बात नहीं है कि नहीं स्वाद की वजज़ से कहा जाता है कि नहीं खाना चाहिए, स्वाद तो ये है कि मिर्ची, मसाले, तेल वो सारी चीज़ें तो घर में भी इस्तेमाल होती हैं रोज़ के खाने में, उसमें तो कभी कोई कुछ नहीं कहता।
जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा। ठीक है। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। बात सही है। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो इ ये ये तो समझ में आ गया आपकी बात बहुत सही है आपने एक अ, मतलब गहरा तथ्य यहाँ पर हमारे साथ अ, साझा किया है मतलब हमारे अ, श्रोतागण जो सुनें, उनको ये तो समझ में आ जाएगा कि अ, रेस्टोरेंट में जो खाना बन रहा है ये उसमें जो सबसे बड़ी अ, ब मतलब जो सबसे बड़ा जो चीज़ अंतर डालता है वो है पुराना खाना मतलब पुरानी बची हुई अ, ग्रैवी है, उसी को दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ख़ैर देखिए मैं ये समझना चाहूँगा अ, हालाँकि प्रश्न थोड़ा-सा अजीब होगा लेकिन थोड़ा-सा अ, मतलब मतलब हास्य वाला भी हो सकता है कि देखिए अ, घर में तो फ्रेश खाना बनेगा, ये बात तो समझ में आ गया जो रेस्टोरेंट में नहीं बन पाता है। अब चूँकि पुरानी सब्जी का ग्रैवी या पुरानी ग्रैवी का इस्तेमाल करके फिर से सब्जी को नया से तड़का लगाकर वो देने में, तो उसमें जो फ्लेवर आता है वो तो घर में मुमकिन नहीं है तो लोग किस तरह से आपको बताएँगे कि नहीं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा रेस्टोरेंट वाला स्वाद आ रहा है, इसको किस तरह से आप लोगों को समझाएँ? <chuckles>
हाँ। हुँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। <chuckles> हाँ।